Senin için mutlu olmak mı yoksa başarılı olmak mı daha önemli?
Sanırım benim için, eee, başa başarılı olmak daha önemli.
Hımm. Peki, başarı tanımlıyorsun?
Yani Emm. Şöyle, bence başarılı olmak, eee, hedeflediğin bir konuda, eee, o hedefine ulaşmak, benim için başarıdır. Bunun, eee, bu herhangi bir şey olabilir. Yani küçük hedeflerin de olabilir, eee, ya da büyük hedefler de olabilir ama o hedefine ulaşmak benim için başarıdır.
Anladım. Peki, başarılı olduğunda da mutlu olmuyor musun aslında? Yani, neden başarı mutluluğun biraz daha önüne geçiyor sende? Orayı biraz daha açabilir misin?
Şöyle, eee, aslında mutlu ş mutlu oluyorum, başarılı olduğumda mutlu oluyorum. Zaten bu yüzden, eee, başarılı olmayı seçtim ama mutlu olmak biraz daha, eee, mesela her konuda mutlu olabilirsin, hani. Eee, bu, ııı, sadece başarıyla bağdaştıramıyorum mutluluğu. Çünkü mesela, eee, bir arkadaşın sana hediye verir, o seni mutlu edebilir ya da, eee, sevindirici bir haber alırsın, o seni mutlu edebilir ama başarı kendin, emm, kendi çabanla yaptığın bir şey olduğu için, eee, daha önde benim için.
Hıh. Evet. Anladım. Aslında, biraz, böyle, bir hedef koyup, ııı, ona ulaştığın zaman kendini başarılı hissettiğinde, eee, onun getirdiği mutluluk senin için daha öncelikli. Mutluluk kavramı biraz daha, böyle, ııı, geniş ve pek çok, iii, yerden aslında insanı, emm, hayatta, ımm, ne bileyim, istediği şeyler olduğunda mutlu olmak gibi, sevdiği insanla bir araya geldiğinde mutlu olmak gibi ama başarı da biraz daha, ııı, kendi kendine kalan bir şey, değil mi? Daha bireysel bir yerden bakıyorsun sen de anladığım kadarıyla. Peki, şimdi başarılı olmak benim için daha önemli dedin. Eee, hayatının farklı dönemlerinde, ııı, de böyle miydi? Mesela, işte, öğrencilik hayatında ya da iş hayatında ya da, işte, özel hayatında hep başarılı olmayı, bir şeyleri, eee, hedef koyup yerine getirmeyi daha önemli mi tuttun, öncelikli mi tuttun hayatında? Bu, ııı, çocukluğundan beri böyle miydi aslında?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Şöyle, aslında çocukluğumdan beri böyleydi diyemem. Çünkü, eee, tecrübe edine, edine öğreniyorsun bazı şeyleri. Emm. Şöyle, eee, başarılı olmak benim için önemli olmaya başladığı zaman birazcık daha benim, emm, ilerleyen yaşlarıma denk geldi diyebilirim. 24-25 Yaşlarımdan sonra, yani, aslında çok da uzak değil. Eee, o yaşlardan sonra benim için başarı daha önemli olmaya başladı. Çünkü mutluluk he ne bileyim mutlu küçük şeylerden de mutlu olabiliyorsun ya her türlü gelebiliyor ama başarı o kadar kolay gelmiyor.
Mutlaka. Tamam. Hı hı. Doğru. Hı hı, hı hı.
1 Adım daha önde olmaya başladı bunu fark ettiğim anda.
Evet. Şimdi böyle bir akım da var, değil mi? Eee, böyle, çocuklar, eee, yet çocuk yetiştirirken bu yeni jenerasyonda özellikle, işte, ııı, "Çocuğum mutlu olsun yeter, işte, çok da büyük hedefleri olmasın, işte, at yarışı gibi bir sınav maratonunun içine gi girmesin, mutlu olsun yeter, ne istiyorsa olsun." gibi bir yaklaşım benimsendi. Bu helikopter ebeveynlik diye de tanımlandı literatürde. Eee, buna nasıl bakıyorsun? Bu ne kadar sürdürülebilir bir şey gibi görünüyor sende? Böyle, sadece mutlu, eee, çocuklar yetiştirmek ama çok da onlara hedef koymamak, işte, başarı ölçütleri getirmemek, bu sürdürülebilir bir şey gibi görünüyor mu sana?
Hı hı. Hıı. Evet. Şöyle, bence gerçekten de sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü eğer hayatta bir amacın, bir hedefin yoksa ve o çocuk da, eee, her şeyi eline vermeyle, hani, hiçbir şey kazanmanın, eee, mutluluğunu yaşamadıysa, o sevincini yaşamadıysa ve her şey eline, böyle, istediği gibi geliyorsa ne kadar ilerleyen dönemde kendini, eee, mutlu hissedebilir? Çünkü, hani, her şey eline gelmiş, bundan sonra, eee, hayatında, eee, ailesi olmadığı dönemde kendi başına, eee, yaşamaya başladığı dönemde her şeyin yine, eee, bu şekilde gelmesini bekleyecek ve o şekilde aslında mutsuz olacak. Çünkü, eee, bir yandan da bence şımartılmış çocuklar yetiştirmiş oluyoruz bu şekilde. Biraz daha, <tsk> eee, eline balık vermektense balık tutmayı öğretmek gerekiyor bence çocuklara.
Hıı. Doğru. Tabii. Hıı. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Burada aslında, eee, senin söylediğin, hani, başarı benim için daha öncelikli dedin çünkü bir hedef koyuyorum ve o hedefle birlikte aslında, eee, o çabalıyorum, bireysel bir çaba var, çalışıyorum, eee, ve sonunda da başarılı olduğumda da mutlu oluyorum. Başarı beraberinde mutluluk da getiriyor. Peki, başarı için, yani, başarı yoluyla mutlu olmak için diyeyim, her zaman çok çalışmak mı gerekti senin hayatında? Mesela nasıl bakıyorsun, şöyle geçmişten üniversite sınavına bak, ne bileyim, Anadolu liseleri, Fen liseleri sınavına bak, buralarda hep böyle, eee, çok çalıştın mı, nasıl elde ettin o başarıyı?
Evet. Evet. Hı hı. Şöyle, bazı şeyleri çok çalışarak, eee, elde ettiğim zamanlar da oldu ve ben, eee, açıkçası, eee, bence bud o başarının da dereceleri var, hani. Çünkü çok çalışarak, eee, elde ettiğin bir başarı sana daha, eee, büyük bir, eee, haz veriyor, bence. Hani, eee, herkes aynı mıdır bilemem. Küçük şeyler de sana haz verebilir. Hani, küçük başarılar, eee, mesela, şöyle Bu arada bence bu küçük büyük başarının oluşu da kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela depresyondasındır, sen, eee, hareket etmeye gücün yok, işte, dışarı çıkmaya gidiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun ama sen eğer, emm, eee, kendini zorlayıp mesela duş aldın ya da yemek yedin ya da dışarı çıktın. Çünkü depresyonda olan bir insan için bu çok, ııı, büyük bir başarı ve, eee, bunlar mesela o kişi için büyük bir başarı ve gerçekten de, eee, büyük bir haz sağlayabiliyor. Ama mesela, eee, daha zihinsel olarak, eee, rahat olan bir insan, işte, eee, mesela başarısı, eee, fen lisesi kazanmak, eee, ve, eee, bunu başardığında aslında o ona büyük bir zevk veriyor. Eee, yataktan kalkmak değil de onun zevki o fen listesini kazanmak büyük bir zevk onun için.
Hıı. Mutlaka. Hı hı. Hıı. Evet. Zor. Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Evet. Hı hı. Yani, aslında burada biraz kişilerin ihtiyaçlarına göre, kendilerine koydukları hedeflere göre başarının tanımı da değişebiliyor, değil mi? Bazısı için bir sınav, eee, başarısı başarıyken ve kendini, işte, büyük bir işte 1 yıllık çalışmanın sonunda bir şeyleri kazandığında başarılı hissederken başka bir insan için o gün yataktan kalkabilmek ya da, işte, ne bileyim, bir arkadaşıyla görüşebilmek bile başarı sayılabilinir. Burada şeyi aslında merak ediyorum, yani, e, şimdi mutlu son toplamda insan, hani, yaptığı her şeyi mutlu olmak için, eee, yapıyor, hayatta mutlu bir hayata sahip olmak için yapıyor. Böyle bir durumda başarısız olduğunda mesela sen mutlu kalmayı nasıl sağlıyorsun? Hiç böyle bir deneyimin oldu mu? Yani, ge gerçekten kendini başarısız hissettiğin, eee, ve hedef de koyduğun ama o hedef de başarısız olduğun, eee, bir durum var mı mesela hayatında?
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Aslında oldu. Eee, mesela örnek olarak şunu verebilirim. Eee, ben, eee, çok uzun bir süre, eee, psikoloji okumayı istemiştim ve psikolojiye gerçekten yatkın olduğumu düşünüyordum. Eee, birçok kitap okudum, her şey iyiydi ama bazı, eee, şeylerin yolunda gitmemesiyle, işte, son dönem ki, eee, sınav heyecanı, işte, evde olan durumlar, eee, vs. sebebiyle sınavdan istediğim şekilde ya yapamadım. Eee, yine güzel bir okul kazandım, farklı bir bölüm kazandım ama istediğim bölüm değildi. Beni biraz üzdü ama <tsk> daha sonradan, eee, şunu fark ettim, her şeyin, eee, emm, <tsk> nasıl desem? Her şey aslında olacağına varıyor. Mesela mesela, bu benim için daha hayırlıymış diyebiliyorum artık. Hani
Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hımm. Hımm. Peki orada başarısız hissettin kendini, öyle, eee, duyuyorum senden. Yani, a istediğin bir bölüm değil de, işte, farklı bir bölüme gittin. Hayalini gerçekleştiremedin ya da hedefini gerçekleştiremedin. Eee, buradan mesela tekrar o her şeyin bir ha hayırlısı vardır noktasına, mutlu olma noktasına nasıl getirdin kendini peki, nasıl pratikler yaptın? Yani, sınav sonucunu gördün, büyük olasılıkla bir hayal kırıklığına uğradın. Oradan nasıl tekrar o noktaya getirdin kendini, neler yaptın?
Evet. Evet. Hı hı. Şöyle, aslında o dönem bunun farkında değildim. Bunun farkına, eee, vardığım dönem, hani, bu benim için daha hayırlıymış dediğim dönem çok yıllar sonra oldu. O dönem gerçekten, eee, büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Eee, kendimi çok suçladım. Eee, etrafımı suçladım. Hani, o dönem gerçekten çok başarılı bir şekilde atlattım diyemem ama şu an, eee, sonucundan rahatsız değilim. Hani, iyi ki de böyle olmuş diyorum.
Anladım. Evet. Evet, böyle, aslında, hani, keşke dediğin şeyler, hani, bir süre sonra aslında, eee, bir öğrenmeye de dönüşebiliyor, değil mi? Yani, her zaman o an başarısız olduğunda o hayatın sonu değil, oradan da bir çıkış yolu var galiba senin söylediğinden de bunu Sen de oradan bir çıkış yolu bulup yeniden mutlu olmaya ve kendini başarılı hissettin aslında, değil mi? Yeniden, eee, bir yol bulup çıkmışsın. Eee, peki, sen bu, hani, başarı benim için hep önemliydi dedin ya, bu böyle aileden getirdiğin bir şey mi sence? Ailene baktığında, sen de, kardeşlerin de varsa, anne babanda ya da akrabalarında, çevrende, eee, böyle bir başarı hep önemli miydi sizin aile için?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Iıı, benim aslında babam için çok önemliydi. Hani, onun gözünde, ııı, onun çocukları en iyi yerde olmalı, en iyisini yapmalı tarzındaydı. Çünkü o da öyle yetiştirilmiş. Iıı, o yüzden, ımm, <tsk> daha çok, ııı, ne zaman bir şeyler, ııı, bir sınav olsa ya da bir yarışma vs. herhangi bir şey olsa babam bu konuda bizi çok, ııı, zorladı diyebilirim. Hani, bence aileden geliyor. <giggles>
Hıı. Peki. Evet. Hımm. Bu zorlama peki, böyle, şey miydi? Açık ve net bir şekilde, "Sizin başarılı olmanızı istiyorum." gibi sana doğrudan verilen bir mesaj mıydı yoksa, böyle, sen onu hisseder miydin, böyle gizli bir mesaj mıydı sence?
Babam çok direktti bu konularda. Hani, ha, bu bunu yapman lazım. Senin, emm, <tsk> burada şunu bu kadar iyi yapman lazım. "Bak, hani, eee, şu, şu, şu, senin sınırın, bu sınırı geçmen lazım." Hani, direkt olarak ne istediğini söyleyip, hani, o şekilde Aynen hedef koyarak, hani, eee, bizden direkt olarak üstü kapalı bir beklenti yerine direkt söylüyordu ne istediğini.
Evet. Hedef koyup. Evet, şimdi yetişkin bir yerden baktığında, bu mesela senin hayatında başarıyı daha önemli bir yere koymana neden olan bir şey gibi görünüyor, değil mi? Iıı, sen peki bunun etkisini olumlu mu buluyorsun? Yok Mesela sen kendi çocuklarına böyle mi yaklaşırsın? Başarı odaklı mı? Bu bunun senin hayatına getirileri ve götürülerini nasıl değerlendiriyorsun yetişkin bir yerden baktığında şimdi?
Hı hı. Şöyle, bence, eee, başarı önemli, evet ama, emm, bi bazı şeyleri ayırt etmek gerekiyor. Çünkü mesela ben bir şeyi başarı olarak görüyor olabilirim. Mesela bir fen lisesini kazanmak benim için başarı olabilir ama mesela benim çocuğum güzel sanatlar okumak istiyordur ve onun başa başarmak istediği güzel sanatları kazanmaktır ve, eee, onu kazandığında o başarılı hissedecektir. O zaman ben onu o konuda desteklerim. Hani, ben artık, emm, bu konuda ailem gibi düşünmüyorum, hani, en azından, emm, başarının kişisel oluşu konusuna daha, eee, odaklandım. O yüzden benim için çocuğumun mesela, eee, ileride bir çocuğum olursa ve onun istediği şeyleri yapması benim için bir başarı, onun istediği konularda başarılı olması. Ve ben onu da bu konuda desteklerim.
Nasıl? Tabii. Olabilir. Anladım. Evet. Evet. Evet, anlıyorum. Burada, aslında, böyle, ııı, senin iyiliğin gibi bazen ebeveynler çocukların iyiliği için, eee, koydukları bu hedefler bazen çocukların aslında istediği, kendi hedeflerinden ayrışabiliyor, başka noktalara gidebiliyor ve belki de çocuklar üzerinde, eee, böyle, psikolojik ve sosyal bir baskı da yaratabiliyor. Yani, babanın ya da annenin başarı beklentisi, eee, çocuğun yapabileceklerinin ötesinde de olabiliyor. İşte, bir fen lisesini kazanmak belki çocuğun yetkinliklerinin, işte, başarı sınırlarının çok üstünde. Eee, ona bir yük olarak da dönebiliyor. Burada senin yaklaşımın aslında "Çocuğumun istediği ve kendi koyduğu hedefte onu desteklemeliyim." eee, yaklaşımın, eee, kulağa oldukça doğru, ııı, ve, hani, çocuğun hem başarılı hem mutlu olması için de orta bir yol gibi görünüyor. Peki, şimdi, hani, mutluluk da çok önemli bir şey ya hayatta, sen, hani, çok güzel tanımladın, ben, işte, "Başarılı olduğumda, hedeflerimi tanımladığımda aslında mutlu oluyorum." diye. Iıı, şimdi mutluluk 2'nci sırada gibi hayatında, aaa, öte yandan, işte, başarıyla da başarıya da eşlik eden bir şey. Böyle, son dönemlerde gerçekten kendini, böyle, mutlu hissettiğin, "Ya, başardım ve bundan çok mutlu oldum." dediğin bir şey var mı küçük de olsa?
Evet. Aynen öyle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Emm, aslında var. Emm, mesela ben uzun zamandır spor yapıyorum ve, eee, bir süredir, eee, bırakmıştım ve şu an geri dönmeye çalışıyorum. Her seferinde, gidebildiğim zaman spor salonuna çok mutlu oluyorum. Çünkü diyorum, "gittim." <chuckles> Bugün bunu başardım yani. Bu benim için bir başarı. Yani, küçük de olsa bir başarı.
Evet. Harika. Ne güzel. <chuckles> Harika. Evet. Ya çok güzel. Hem ebi koy kendine koyduğun bir hedefi yerine getiriyorsun hem de sağlığın için çok, ııı, müthiş bir şey yapıyorsun. Bu beraberinde başarı ve ardından da mutluluğu getiriyor. Ne güzel, umarım hep, ııı, devam edersin, ııı, hep başarılı ve mutlu kalırsın. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbet oldu. Hem başarılık başarılı olmak hem mutlu olmak üzerine konuştuk. Iıı, çok teşekkürler.
Evet. Evet. Kesinlikle. <chuckles> Umarım. Ben teşekkür ederim, benim için de çok keyifli bir sohbetti.
Gör görüşmek üzere.
Görüşürüz.